อะฮะ ค่ะ
ผมก็เชื่อว่า คนที่ ร อ่า อาจจะแบบว่าเกเร หรืออาจจะแบบ บางทีด้วยเด็กอะ มันก็มีโดดเรียนบ้าง อะไรบ้าง เด็ก ๆ อาจจะแบบยัง ยังไม่ได้ผิดมากสักเท่าไร อาจจะเป็นผ้าขาวที่กำลังจะเปื้อน ใช่ไหมครับผม? เขาก็ต้องการเพื่อนที่ดีมาคอยชักจูงเขาเหมือนกัน อย่างเงี้ยครับ อืม
อืม ค่ะ อา ๆ ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วความคิดคุณบ้านตอนนั้น คุณบ้านอาจจะมองว่า เพื่อนของคุณบ้านเองอะค่ะ เขาไม่ได้เกิดมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ หรือ อะไรสักอย่างหนึ่ง ใช่ไหมคะ? เขาอาจจะเกเรบ้าง ซึ่งเด็กเขาก็ดื้ออยู่แล้วนะคะ เกเรอยู่แล้ว
อืม ครับ เออ ถูกต้องครับผม ถูกต้อง คือผมมองว่า ไม่ว่าเราจะเลือกคบเพื่อนแบบไหนอะครับ เรา สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราเข้มแข็งพอ แล้วถ้าเราเข้มแข็งพอเนี่ย เรายังจะสามารถที่จะดึงเพื่อนคนที่เขากำลังจะเดินผิดทางอะ ให้มาเดินในทางที่ถูกต้อง ในทางที่ควรได้ด้วยซ้ำ งานนี้ก็คือ ใช่ครับผม ถูกต้องครับ เพราะเหมือนแบบทุกคน ทุกคนว่า "เออ คบเพื่อนดี ๆ นะ คบเพื่อนดี ๆ นะ" ใช่ไหมครับ ซึ่ง อ่า คนที่ไม่ดีเนี่ย ไอ้เด็กเกเรเนี่ย พ่อแม่เขาก็บอกครับ "ลูก คบเพื่อนดี ๆ หน่อย" แต่ว่าก็ไม่มีเพื่อนดี ๆ ที่ไหน เขาจะมาคบกันไงครับ <chuckles> ใช่ไหมครับ ด้วยความที่เป็นเด็กเกเรอะ อา ใช่ครับผม ถูกต้อง ทีเนี้ยผมก็เลยอยู่ในสังคมโรงเรียนที่แบบว่า อ่า ก็อยู่ อยู่ในสังคมแบบกลุ่มเด็กเรียนได้ ก็ เราก็เป็นเด็กเรียน แล้วเราก็ อ่า มีติว ติวให้เพื่อนที่แบบเกเรบ้าง บางครั้งบางคราว อะไรเงี้ย แล้วก็กลับกลายเป็นว่า ผมอะมาเป็นคนที่ไม่ได้มีแก๊ง แต่ว่าไม่ถูกเพื่อนแกล้งเลย อะไรเงี้ยครับ เพราะว่า เรารู้จักกับกลุ่มเด็กที่เกเรด้วย อะไรเงี้ยครับ แล้วเขาก็เห็นเราเป็นเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย อา ใช่ครับ ครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ไม่ใช่ว่าตัดเขาไปเลย อย่างงี้เนาะ ใช่ไหม คะ? อา ๆ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ถ้าเพื่อน ดี มันมีหลาย แนวให้เล่า ด้วยใช่ไหม คะ? อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ แบบว่า ดีเลย ใช่ไหมคะ? เพราะว่าคุณ คุณบ้านเองอะก็ช่วยรึ่ ไม่ ไม่ได้มี เป็นแก๊ง แบบว่าฉันอยู่แก๊งนี้แล้วฉันจะไม่ยุ่งกับแก๊งอื่น ประมาณ สมัยเนี้ย อ๋อ จริงค่ะ สมัยเนี้ยค่ะ คือหมวกเห็นหลานน่ะค่ะ เขาก็จะมีแก๊งแบบว่าแก๊ง ก กรุ๊ป LINE นะคะ ก็คือจะเป็นแก๊งเด็กหน้าห้อง แก๊งเด็กหลังห้อง แก๊งเด็กเรียน อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้ว
โอ้โฮ ใช่ครับ ตอนเด็ก ๆ นี่สำคัญมากเลยนะครับ <chuckles> อา ครับ อืม ครับ ผม อา การบุลลีนี่มีแน่นอน ใช่ไหมครับ? อืม ครับ
มีแน่นอน คือน้อง เอามาเล่า ให้ฟังว่า "วันเนี้ยต้องประชุม ประชุมช่วงเช้าเนี่ยกับกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน" พอประชุมมา หน้าบูดหน้าบึ้งลงบันไดมา อา แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่า "เพื่อนเนี่ยไม่อยากให้ไปยุ่งกับคนอื่น"
ครับผม ครับ อืม ครับผม

ใช่ครับ ถูกต้องครับ ช่วงเวลาเล่าอะ อาจจะแค่ไม่กี่นาทีนะครับผม แต่ว่า อา ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย โอ้โฮ หลายปีมากเลย <chuckles> กว่าที่จะ จะ จะมาถึงวันนี้ได้นะครับผม ก็ แต่ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย ผมก็มีเรื่องราวที่ภูมิใจมาก ๆ ครั้งหนึ่ง ที่รู้สึกเลยว่า เฮ้ย อันเนี้ยมันคือความภูมิใจของเรานะ ก็เริ่มมาตั้งแต่ อ่า ทางคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาแยกทางกัน ตั้งแต่ผมอยู่ ป. ห้า ใช่ไหมครับ แล้ว อ่า พ่อเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องของการเติบโตของผม ก็กลัวผมว่า จะเป็นเด็กที่มีปัญหา ไปคบเพื่อนไม่ดี อะไรงี้ครับ เพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่ว่า เขาเรียกว่า เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้า ก็คือถ้าเสียก็จะเสียไปเลย อะไรเงี้ยครับ ถ้าดีก็จะดีไปเลย เขา เขาก็จะคิดว่าในมุมของ กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น ใช่ไหมครับผม ครับ พ่อเขาก็จะเน้นย้ำเสมอว่า ให้คบเพื่อนดี ๆ นะ อา
<chuckles> ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม อา ๆ จริงค่ะ อา ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อืม เน้นไปที่เพื่อน พุ่งเป้าไปที่เพื่อนก่อนเลย ใช่ไหมคะ? อา
ถูกต้องเลยครับผม มาคิดว่า สภาพแวดล้อมที่สำคัญของการเป็นวัยรุ่นเนี่ย อิทธิพลที่มีมากที่สุด ก็คือเพื่อนนั่นเองครับคุณหมวกครับผม
อืม จริงค่ะ เห็นด้วยค่ะ
อา ครับ ทีนี้เนี่ย ก็ อ่า ผมก็ฟังแล้วก็เชื่อนะครับผม แต่ว่าผมก็ เป็นครั้งแรกที่กล้าที่จะโต้แย้งกับพ่อ เพราะว่าพ่อผมเป็นคนดุมาก ๆ แล้วก็ ดุมาก ๆ ครับผม ดุ
อ๋อ ดุมากเลยเหรอคะ? <chuckles> ขั้นไหนที่บอกว่าดุมาก ที่ทำให้รู้สึกว่าดุเลยอะค่ะ?
อ่า แค่ผมมองตา บางทีก็ต้องหยุดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับผม <chuckles> แค่พ่อมอง แค่พ่อมองมาเนี่ย แค่ส่องสายตามาปุ๊บ โอเค เราต้องหยุดแล้ว ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับผม พ่อผม อะ แต่แบบ จะนั่น เป็นลักษณะนี้ แต่พ่อไม่ค่อยตีนะครับ พ่อจะไม่ค่อยตี พ่อจะแค่ส่งสายตา แค่มอง แค่พูดแค่ไม่กี่คำ แต่ว่าถ้าตีเนี่ย ผมจำได้ว่า พ่อเคยตีแค่ครั้งเดียว แต่ว่าก็คือ ดึงเข็มขัดเลยครับผม ดึงเข็มขัดที่ ที่ตัวพ่อเนี่ย ดึงออกมาปุ๊บ แล้วก็ โอ้โฮ หลังจากนั้นมาก็คือ อาจจะเป็น เหตุการณ์ที่ไม่อยากจำ ก็เลยไม่ได้อยู่ในความทรงจำเลย แต่ว่าก็คือ มีความทรงจำแค่ถึงตอนที่ดึงเข็มขัดออกมา ประมาณนั้นครับผม ครับ
อือฮึ ค่ะ อ้อ ตามีอิทธิพลมาก <chuckles> อ๋อ <chuckles> ค่ะ อา ค่ะ อือฮึ อ อา <chuckles> ค่ะ ค่ะ คือ หือ แต่ว่าจริง ๆ แล้วอะค่ะ พูดถึงเรื่องความที่เราภูมิใจเรื่องตัวเอง อ่า ในเรื่องราวเนี่ยเราก็จะมี อ่า ครอบครัว ใช่ไหมคะ ที่ทำให้เราเนี่ย อ่า มีตัวตนในชีวิตเขา ใช่ไหมคะ?
ครับ ครับ อ้อ ใช่ ใช่ ใช่เลยครับ ก็ อา เนี่ยก็คือผม ตอบโต้พ่อไป แล้วก็ ผมก็พูดในสิ่งที่ผมคิดจริง ๆ เนี่ยนะครับ ณ ตอนนั้น ผมก็บอกกับพ่อว่า "พ่อแม่ทุกคนน่ะ เขาก็อยากที่จะให้ลูกอะคบกับคนดี ๆ กันทั้งนั้นแหละ แล้วผมก็เชื่อว่า ทุกคนก็สอนแบบนี้" อ่า "แต่ถ้าสมมุติว่า ทุกคนน่ะสอนแต่แบบเนี้ย แล้วลูกเขาเชื่อฟังไปคบแต่คนดี ๆ ด้วยกันเนี่ย แล้วสังคมคนที่เขาไม่ดีอะ เขาก็ต้องอยู่กับคนที่ไม่ดี" ถูกไหมครับ?
อืม ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ